باقول لك هو أنت ممكن تحكي لي هو أنت بتحس بالتوتر كده؟
آه، طبعًا أكيد ب زي كل الناس يعني بي بييجي لي مواقف فيها كده باحس بتوتر طبيعي يعني، التوتر طبيعي.
إمم. آه، طب ممكن تقول لي بقى يعني ب بتحس بالتوتر ده إزاي؟ وفين بالضبط أو إمتى؟
يعني في مواقف كتيرة باحس بتوتر بصراحة، يعني آآ، الموا آه، هاحكي لك طبعًا. التوتر ده بي يعني مثلًا لما تكون في امتحان شفوي مثلًا وواقف قدام دكتور بي بي بيحصل لك بيحصل لي توتر جامد، مش عارف إيه سببه، بس باحاول يعني أتعامل معاه وأتمالك نَفسي. و وأظن التوتر طبيعي يعني، أنت لازم لازم ت تعمل الحاجة حتى لو أنت حاسس إنك متوتر، اللي هو ما تخلّيش التوتر عائق بالنسبة لك إنك ما تعملش الحاجة.
ممكن تحكي لي؟ آه. إمم. آه، صح. إمم.
حاجات أنت عارف الدنيا في حاجات كتير بتخلّيك تحس بتوتر أثناء يومك آآ، مثلًا
صح.
آآ الزحمة ممكن تخلّيني أحس بتوتر. ال
إمم.
آآ، استخدام الsocial media كتير. باحس بعدها إن أنا متوتر، وحاسس إن أنا فايتني حاجة، حاجات من كده يعني. في م في مواقف كتير بصراحة باحس بيها في ت بتوتر.
طب تمام، أنت طب أنت في المواقف دي بقى بتتعامل إزاي مع التوتر؟ يعني مثلًا في الsocial media أو كده، بتتعامل إزاي إن أنت تقلله؟
امم. والله في حوار الsocial media باحاول فعلًا أ أقلل social media وده ب باتحسن كتير. يعني باحدد مثلًا وقت أتفرج ب فيه على الsocial media ما أسيبهاش عايمة كده، اللي هو بامسك الموبايل على طول ال24 ساعة ماسك الموبايل، لأ، باحاول مثلًا أحدد ساعة في اليوم أتفرج على الsocial media وبكده التوتر بتاع الsocial media بيقل في الحالة دي يعني.
امم. امم. آه، حلو. يعني هو ده بالنسبة لك إن أنت كده آآ بتخفف التوتر عنك، آآ لو أنت قللت الsocial media.
بالضبط آه، وده بيخفف التوتر، وكمان اللي بي حاجات كتير برضه بتخفف التوتر عندي، مثلًا الرياضة. يعني لمّ اروح gym أو حاجة وأخلّص التمرينة، باحس إن التوتر راح، وإن أنا واثق في نفسي أكتر. فدور الرياضة مهمة جدًا في حوار التوتر ده ب لمّا باروح ألعب رياضة أو حاجة الت التوتر بيروح.
امم. امم. طب هو التوتر بالنسبة لك مثلًا، ضغط شغل والّا مواصلات والّا عيلة والّا إيه بالضبط، يعني إيه أكتر حاجة بتأثر فيك وبتخليك تتوتر؟
والله ضغط الشغل، الشغل ممكن يوترني برضو، يعني ما أحبش أكون مضغوط في الشغل. آآ، بس لازم تتعامل برضو يعني. ما تخلّيش التوتر يعطلك عن شغلك. يعني مش مشكلة، هتبقى مضغوط فترة معينة وخليك عارف إن الضغط ده هيروح. وضغط العيلة، ممكن أهلك مثلًا يكونوا ضاغطين عليك في حاجة أو بتاع وحاسس بتوتر
إمم. إمم، بالضبط. امم. امم.
ممكن آه، مم ممكن ده ي يعمل توتر برضو، آه.
يعني طب تفتكر موقف معين كده مثلًا، سواء في الشغل أو مع العيلة أو أي حاجة حسيت فيه بتوتر فعلًا؟
والله في الشغل مثلًا، كان مثلًا و و م ف أفتكر موقف كان ورايا حاجات كتيرة المفروض أخلّصها في ميعاد معين، والميعاد ده قرّب قرّب جامد، يعني أنا أنا كنت كنت شغال، كنت بعمل أوردرات رسم
آه. امم.
فكان مطلوب مني عدد أوردرات معينة أنفذها في في وقت معين.
آه. إمم.
فأنا مش عارف كانت كانت كانت الأوردرات كتيرة عليَّ، فمش عارف أعمل إيه يعني ما بانامش، اللي هو شغال، شغال، عايز أسلِّم الحاجة دي في ميعادها. ف آه كنت متوتر جدًا، وبس كنت شغال، يعني مع التوتر ده كنت شغال، واتأخرت يعني و واتأخرت حاجة بسيطة يعني عن الميعاد، بس بس أنجزت الشغل يعني. فده الموقف اللي افتكره يعني.
آه، ده موضوع صعب فعلًا. طب حلو. إمم. طب جربت مثلًا حلول آآ، إن أنت مثلًا تروح لدكتور نفساني مثلًا، أو تحكي لحد عن التوتر ده، أو تطلب يعني مساعدة من أي حد؟
آه. والله حوار الدكتور النفساني ده لأ ما عملتوش، بس أنا ممكن أتكلم مع حد أو أو أخرج مع حد أفك شوية، ممكن أخرج مع صحابي أو حاجة آآ، نفك التوتر شوية، آآ، بس بس ما افتكرش يعني إن أنا رُحت لدكتور نفساني، ما الم المرحلة ما وصلتش لكده يعني معايا. لأ إحنا نخرج نتمشى شوية وصحابي نقعد على كافيه بتاع نلعب لنا ماتش بلايستيشن أو حاجة، الدنيا بتفك يعني.
إمم. إمم. آه. طب، ممكن مثلًا تفكر حتى إن أنت تروح لطبيب مثلًا؟
والله لو لو في حالة خطيرة مثلًا إن أنا متوتر، والتوتر مش راضي يروح خالص، ممكن في الحالة دي أروح. يعني بس الحمد لله ما حصلتليش يعني، ويا رب ما تحصل لحد. آآ، اللي هو التوتر والهلع الجامد ده لا، لا، لا، ما حصلّيش يعني.
إمم. طب تفتكر موقف من أي حد قريب منك مثلًا، راح لدكتور فعلًا وحس بفرق أو كده؟
أكيد، بس أنا والله ما باعرفش حد، ما أعرفش موقف لحد يعني. بس أكيد أي حد هيروح لدكتور يعني إن شاء الله ي يتعالج من الموضوع. بس أنا ما أفتكرش يعني آه.
آه. إمم. تمام. يعني ما جربتش مثلًا تطلب مساعدة من ناس صحابك أو كده؟ برضه والّا
ما أنا قُلت لك، آه. قُلت لك الصحاب آه، ب لمّا باتوتر مثلًا باكلم صحابي ننزل، بتاع نتمشى، نقعد في كافيه أو حاجة، نعمل أي نشاط نروح الچ مع بعض. كده يعني.
إمم. طب وبتحس إيه أكتر حاجة بقى بتأثر معاك؟ يعني إيه أكتر حاجة بتقلل التوتر بتاعك في اليوم؟
أكتر حاجة بتقلل الت إن أنا أخلص الشغل اللي ورايا، أول ما أخلص الشغل اللي ورايا بارتاح يعني، ما فيش حاجة تانية ب ب ب بتخلص التوتر غير إنك تعمل اللي عليك بصراحة. يعني أول ما تخلص اللي عليك بترتاح، بتحس بقى إن أنت إيه، ريّح بقى خلصت شغلك وبتاع والدنيا بتبقى جميلة.
<laughs> آه، بالضبط. إمم. آه، بالضبط. يعني ايه الدروس بقى اللي اتعلمتها من التوتر ده؟ وهتتعامل إزاي معاه في المستقبل؟
والله الدروس اللي أنا استفدتها، هو هو أكتر حاجة اللي هو إيه، اللي هو ما تخليش التوتر عائق إن إنك ما تعملش الحاجة. عادي، عادي تبقى متوتر واعمل الحاجة ومرة والتانية التوتر هيروح. يعني أنا أفتكر هاحكي لك موقف كده كنت متوتر جامد فيه، كنت وأنا صغير خال كنت صغير في المدرسة، مش عارف الابتدائي والّا فين، آآ، كانوا اختاروني إن أنا ن نطلع الإذاعة، إنه إنه في ال في الإذاعة بتاعة المدرسة. الصراحة كنت متوتر جامد إن أنا هاتكلم إزاي، هامسك ال المايك، وهاتكلم، كان المدرس مختارني يعني، هاقول فقرة هل تعلم، في ال في الإذاعة.
إمم. آه، بالضبط. آه. تمام احكِ لي يا ريت. إمم. آه. إمم. آه، الفقرة دي كانت طويلة يعني وأسئلة كتيرة وكده والّا إيه؟
لا، هي مش الفكرة إنها طويلة أو قصيرة، الفكرة إن كانت أول مرة إن أنا أطلع قدام الطابور كله، وأمسك ال وأتكلم و وبتاع وأقول فقرة، فكنت متوتر جدًا و وخايف خلاص يعني دوري خلاص جاي أهو، يعني زميلي هيقدمني وبتاع، ات اتوترت خالص و و وخلاص بيديني المايك، مسكت المايك، ما عرفتش انطق ولا كلمة من كتر التوتر. ده أكتر موق
آه، بالضبط. إمم. يعني كان في ناس قدامك كتير وأنت دي أول مرة ت ل في حياتك تتعرض لناس كتير قدامهم كده؟
آه. آه، قدام الطابور كله، قدام الطابور وكنت كنت خايف جدًا واتوترت جدًا، يعني مسكت المايك قلت هل تعلم مش عارف إيه، ما عرفتش أكمل الكلام. دي بس بعد كده بقى إيه، لما كبرت شوية الموضوع ده راح من عندي يعني، بقيت بقيت باتكلم قدام الناس عادي، مش عارف إيه. بس هي كانت أول تجربة كانت كانت هي اللي صعبة جدًا.
آه. آه. إمم. طب حلو. آه.
باقول لك ما ما عرفتش أنطق ولا كلمة <laughs> وأديت لزم
طب إمم، طب جربت مثلًا بعد كده ت يعني تشارك أكتر في الإذاعة المدرسية أو كده؟ وحسيت ب بفرق فعلًا؟
آآ، آه، بعد كده آه يعني لمّا لمّا في مرة في التانية الموضوع بقيت بقيت أتكلم أكتر، وكمان ك كانوا بيخلّوني أشترك في مسابقات مثلًا، كان في مسابقة شِعر، برضه كنت متوتر جدًا نفس التوتر بتاع الإذاعة ده، إن أنا هاطلع أقول قُدام لجنة وقُدام ناس ه هالقي شِعر يعني عليهم. فطلعت اتوترت برضه، بس قُلت قُلت ال ال ألقيت الشِعر فعلًا وعملت اللي عليَّ بس كنت متوتر ف فما نجحتش، يعني ما أنا الحاجات دِيَّة تجارب فاشلة بس بس أنا اتعلمت منها. ما اللجنة ما اختارتنيش علشان ما نجحتش، بس بعد كده الحاجات دي أدتني ثقة بعد كده، يعني ب بعد كده المواقف اتحسنت وبقى عندي ثقة أكتر في نفسي و وبقى عادي يعني من من كتر المواقف.
آه. إمم. إمم. إمم. آه، بالضبط. إمم. آه، بالضبط، المواقف بتعلِّم.
المواقف بتعلِّم فعلًا.
يعني أنت، آآ، في الموقف التاني بتاع الشعر أو كده، آآ، أنت تفتكر إن أنت كنت أحسن من موقف الإذاعة المدرسية، والّا نفسه؟
آه، كنت أحسن. آه، آه اتكلمت المرة دي، أنا باقول لك في موقف الإذاعة المدرسية ما نطقتش ولا حرف، لكن أنا المرة دي كنت اتكلمت بس وأنا متوتر. وبعد كده بقيت أتكلم وأنا مش متوتر. فهي فهي بتيجي بالتدريج، الله ينور عليك، هي كده فعلًا.
آه. <chuckles> إمم. آه، بالضبط. آه، فرقِت معاك بعد كده يعني؟
آه. لأ، لأ، المواقف دي بتفرْق فعلًا.
هو الموقِف الأولاني هو كان أصعب حاجة، وبعد كده بقِت أسهل بكتير. صح كده؟
بالضبط، بالضبط كده.
تفتكر أي موقِف تاني طيب تحكيه لي؟
مواقف تانية عن التوتر. إحنا قُلنا بتاع ال الأسئلة الشفوي و وبرضه ساعة الامتحانات باكون متوتر. يعني لو رايح امتحان باخاف مثلًا، لو لو رايح امتحان مش مذاكر كويس أو حاجة. أنا في م في الثانوية العامة ك في امتحان الفيزيا. آآ، كانت الفيزيا عندي فيها مشكلة، مشكلة كبيرة، ما كنتش مذاكر طول السنة فيزيا، اليوم ده كنت متوتر جدًا وخايف يعني، لدرجة إن أنا دُخت، دُخت قبل قبل ال قبل ما أروح الامتحان آه، لأ آه، عشان ما كنتش مذاكر وبتاع. هو ف فكرة المذاكرة والتحضير بتفرق في حوار التوتر ده. بس رُحت رُحت الامتحان وبتاع، وبدأت أحِل كده وأسمّي الله ومش عارف إيه، كان كان امتحان اللي هو الbooklet ده لو تفتكر. كان كانت ورقة امتحان تخُض أصلًا. صُفح كتير وبتاع. عَمّال أحل كل أح أحِل في صفحة سؤال وأفر صفحتين ما أحلّش، الصفحة اللي بعدها أحِل سؤالين كان موقِف صعْب بصراحة. بس الحمد لله نجحْت، نجحْت فيها بس بالعافية. كنت متوتر اليوم كان آه. بس الحمد لله نجحْت يعني.
آه. امم. طبيعي جدًا. آه. ياه! هي صعبة فعلًا. امم. امم. آه. آه، بالضبط. امم، حلو. بس يعني مع لو أنت كُنت مذاكر قبل كده ومحضّر، أنت ما كنتش هتحسّ بالتوتر اللي أنت حسّيته، وأنت مش مذاكر المادة.
آه آه. فكرة التحضير والمذاكرة دي هتفرْق معاك في حتّة التوتر.
آه، بالضبط.
امم.
تمام. أنا في النهاية أحب أشكرك جدًا على المحادثة دي. أنا اس استمتعْت جدًا.
وأنا كمان والله. باشكرك جدًا.